Mhm, ja, aber du hast schon richtig gesagt, man kann nur äh, letztendlich nur sich selber kontrollieren, und hat natürlich auf, ähm, andere Menschen nur bedingt Einfluss, ähm, ne, dann, natürlich drücken wir da f äh, für sie ganz, äh, doll die Daumen, dass sie, da, hm, auch, hm, auch wieder bessere Tage sieht.
Ja, ja. Ja.
Ja, und, ähm, ansonsten jetzt noch mal zur finanziellen, äh, Situation, ähm, es macht dir schon Sorge und Angst. Ähm, gibt es, ähm, vielleicht die Möglichkeit, ähm, dass ihr nach nach nach d deiner Rente oder mit den Kindern gemeinsam vielleicht gibt's etwas, das äh, wo ihr das kombinieren könnt, dass sie sich nicht so strapaziert und ausgelastet fühlt und vielleicht was so 'n kleines Familienbusiness startet oder so, was ihr dann so in Eigenregie, vielleicht mit bisschen passivem Einkommen, dass ihr so <chuckles>
Mhm, Gottes Willen. <chuckles> Ich, <laughs> das ne, ach, ich ich habe meine Karriere hinter mir. Ich habe ja mein ganzes Leben, mein eigenes Business gehabt. Ne, also, das Einzige, was man sich vorstellen könnte, ist man dass man halt, äh, in eine billigere Gegend umzieht und die Kinder mitschleift, wobei ich schon denke: „Ja, Gottes Willen, warum sollte ich mir das antun?“ Ja.
Ah, okay. Mhm. Mhm. Ja, ja, ich verstehe. Ist berechtigt, klar, wenn man
Ja, mein Mann, der zeigt mir manchmal so: „Oh, hier guck mal hier in in in Washington State, da da oh, guck mal hier, ha da gibt's 'n Haus mit 2 Nebengebäuden“, und ich sage: „Was? Ich will irgendwann auch mal meine Ruhe haben. Ich habe mir das auch verdient, <laughs> irgendwann die Kinder abzustreifen“, ja.
<laughs> Ja, ja, ja, ähm, irgendwann eigentlich ja schon, ne? Nur, man kann halt auch d Sachen nicht äh, nicht erzwingen, ne? Manchmal sin sind Dinge einfach kommen sie nicht wie geplant, ne, und ähm
Ja, ja. Ja, das sage ich mir auch manchmal. Manchmal dann äh, das muss man sich dann auch manchmal eingestehen, dass dass es eben Situationen gibt, die man sich nicht vorgestellt hat. Ich meine, meine Nachbarin, die hat auch 'n erwachsenen Mann, Sohn, der bei ihr lebt. Offensichtlich hat er auch irgendwelche Probleme, ja und ja, er hat sich auch reinschicken müssen.
Mhm. Mhm. Mhm. Hm, okay und das hat aber soweit funktioniert jetzt, also, es oder belastet sie das ähnlich wie dich auch? Also, hast du da jemand zum Austauschen wenigstens?
Das, ah, das weiß ich nicht, so ge so genau kenne ich die nicht. Ähm, die die ist auch sehr, sehr religiös und die wäre dann wahrscheinlich so eher so eine wie: „Oh ja, ja, Gott hat mir das als als äh, weiß nicht was, als Probe aufgetragen.“
Okay, okay, okay. Mhm. Ja, als Prüfung auferlegt so quasi, ne? Ich verstehe, okay, okay. Ja, es wäre vielleicht auch, ähm, ganz hilfreich, wenn du jemanden hast, ähm, mit dem du sprechen kannst, äh, über das Thema, falls dir nicht zu privat und nicht zu intim ist. Das kann manchmal auch einfach schon entlasten und manchmal auch einfach 'ne andere Perspektive auf Dinge bieten
Keine Ahnung, ja. Mhm.
dass man ähm, das das hilft manchmal schon einfach, dass man so wenig bisschen weniger Stress hat und emotional auch einfach 'n bisschen klarer und geklärter mit der Situation umgehen kann.